Me conta, que jeito você usa pra discordar, sem esquentar a situação?
Ah, então eu, pelo menos o que me dizem, e eu acho que eu sou relativamente calma. Bom, especialmente é.
Hum. Então você, assim, não seria de você esquentar a situação.
Não, mas sim, bom, eu já esquentei muita situação na vida, então eu acho que eu parei com isso. <laughs>
<laughs> Será, ó. <chuckles>
É, talvez não, talvez não tenha parado, mas assim, pelo menos agora eu sei quando eu estou sendo
Uhum.
assim, né, es esquentadora. É, botando lenha na fogueira, eu acho que tem a coisa do tom
Botando lenha na fogueira. Sim, verdade.
e eu no nem sou agressiva muito no tom, eu sou muito assertiva, assim, na verdade.
Mas como assim "é assertiva"?
Tipo, você fala assim, não sei às veze às vezes eu uso um pouco de io ironia, que é um pouco agressivo, né, do tipo, alguém vira e fala
Ah, ok, pode ser ele mal interpretado também, né.
É, na verdade, eh, nesses casos, eu tô querendo meio que, isi botar a lenha na fogueira, ainda daqui inconscientemente por exemplo, alguém vira e fala: "Ah, a tela a terra é plana!". Daí eu vou falar: "Legal, anda lá no fim e se joga então!".
Ah, sim. <chuckles> Ah, entendi. <laughs>
Entendeu? Por que que você não acha o fim dela? Pega um barco e vai e cai, de preferência. Eu eu acho que seria um serviço para a humanidade você cair, já que ela é plana. Então, tem um fim.
Exato. <laughs> Pois é, imagina.
Então, assim, pô, uma imbe quando a coisa é muito idiota, assim, a pessoa é muito eu costumava fazer esse tipo de comentário. Então, agora, eu já não faço, assim
Hum. Entendi. <chuckles> Agora você já não faz. Você segura ali a onda e evita?
É. Eu falo: "Ah, acho que, pô, tem gente que estudou bastante por isso aí, hein, pra dizer que ela é redonda. Não acho que a pessoa estava, assim, num bar igual você, e soltou que a terra é plana".
Uhum. <laughs> Nossa. Mas esse da terra é plana é, realmente, é complicado.
É polêmico, né, assim, e pior que tem, hã, né. A gente tá vivendo num mundo em que, agora, tem um grupo de pessoas que fica afirmando isso com base em achismo, porque
Sim. Mas, verdade, só porque acha, né. Acha e pronto.
É, c ciência serve para quê? Né. Um monte de gente que estudou. Eu eu concordo que, assim, tem coisas na ciência que a gente também não precisa sair acreditando a torto e a direito, porque a ciência já se enganou bastante. Mas ele eles têm têm os básicos, os princípios básicos, assim, que, né não sei.
Uhum. Sim. Sim, sim. Exato. Que nunca foram refutados e, não acho que é porque uma pessoa acha, que vai ser refutada, né. <laughs>
<laughs> É. Aí, assim, no geral, eu também tento fazer perguntas, que é uma forma de discordar e sem discordar. Então você não acha nada. Você questiona a certeza da outra pessoa. Ah, mas e
Uhum. OK. Exato. Aí, você faz, assim, ela te explicar a situação, te explicar o ponto de vista dela?
Isso. Que, normalmente, tem a profundidade de uma poça. Então, com 3 perguntas você já chega no fim da profundidade de alguém muito idiota, que, assim é, já acabou, p ou gente que fala coisa por falar, assim, sabe, com muita certeza? Faz 3 perguntas, acabou, n não tem mais pra onde ir. Então eu acho que é um
<laughs> Aí, já acabou, né? Uhum. E já teve vezes que isso aconteceu com você mesmo?
Já, já aconteceu. Essas conversas de bar, sabe, que também todo mundo já está um pouco levemente alcoolizado.
Aham. <laughs> Já está todo mundo meio poucas ideias já. <chuckles>
É. E às vezes, assim nossa, teve uma vez que eu estava fala era uma amiga minha, assim, eu não sei, eu acho que ela se sentiu meio, que são coisas, né. As pessoas reagem mal por motivos que você desconhece, só que n eu s
Hum. Hã. Ah, tem essa também.
É, que não tem nada a ver com a discussão em si, às vezes, é uma coisa que é uma reação. Por exemplo, eu estava falando que eu achava que ter filho era uma péssima ideia, assim, porque tinha uma menina que estava falando: "Ah, não sei se eu tenho filho", daí eu virei e falei: "Não, não tenha, porque você está com dúvida. Então, primeiro que você já está du com dúvida, então é um é, já é a razão para não ter, só pode ter filho quem quer muito".
Uhum. Aham. <laughs> Sim. Sim, é uma ideia pra você parar, e e pensar mesmo se é aquilo que você quer.
É. Eu falei: "Se tem a dúvida, não tenha. Filho não é pra você ter, eh, ah, talvez. Filho é assim, certeza, 1.000.000% de certezas. Senão, não". E essa minha amiga é mãe, né, já o filho dela já é adulto, até. E, só que ela foi, tipo, dona de casa e mãe a vida toda.
Uhum. Sim, é verdade. Uhum. Ah, ok. Então pra ela era, realmente, ter filhos e pronto.
E aí, eu ainda virei É, então e só que, eu acho que a parte que ela não gostou muito, foi que, eu virei e falei: "E outra aí não adianta você pensar que, você vai achar um cara que ele vai te ajudar, o filho é só seu, não adianta você, 'Ah, eu vou achar um cara legal', falo não, você tem que pensar se você quer ter ele sozinha, você pode achar o cara, mas na decisão você tem que se imaginar sozinha com a criança, porque os homens vão embora, os homens em algum momento vão embora"
Ah. Uhum. É verdade, infelizmente, né, isso acontece muito mesmo.
É, às vezes vão embora e estando em casa, inclusive, tipo ele não vai te ajudar, ele não vai fazer as coisas básicas para criança. Ele pode ficar, ele pode ser o pai, mas ele não é presente emocionalmente ou fisicamente.
Sim. Sim, é verdade, é muito complicado isso, né, infelizmente acontece tanto, né, hoje em dia, que realmente tem que ser um fator levado em consideração.
Complicado. Muito. Pais que são presentes física e emocionalmente e financeiramente, é tipo um unicórnio, é muito difícil, ou ele é 2 desse, ou ele é 1 ou ele é meio, entendeu? Não tem homem que faz isso, sorry, não tem, mulher cria filho, homem colabora, faz uma participação especial na minissérie da criação da criança, assim sabe.
<giggles> É. <chuckles> Faz participação especial é ótimo. <chuckles>
É a mulher que tem que decidir, daí essa minha amiga ficou muito p "Não, é uma parceria, o homem e a mulher, é um absurdo você tá falando isso" não sei, não sei, não sei o que, eu falei: "Ah é, eu não acho, enfim, vol concordamos em discordar, então". Aí
Uhum. Ah, mas então foi tranquilo, assim, vocês 2 discordaram, mas ficou tudo bem, nenhum ninguém assim começou a gritar ou começou a impor alguma coisa?
É. Ela levantou um pouco o tom de voz, em algumas vezes daí eu pensei: "Nossa, nem vou me desgastar, porque eu não estou não quero defen tipo, não estou ganhando nada com essa discussão, a gente está num bar, não tem necessidade", daí eh, eu falei: "Ah, tá bom, você está certa". <chuckles>
Uhum. É verdade, né? <chuckles> Você foi e preferiu realmente ali, você manteve a sua calma e falou não, então tá bom. <chuckles>
A paz de espírito. É, não, então tá bom, <chuckles> então tá, então tá, então <chuckles> mona senta lá, tipo é, então tá bom não acho que hoje em dia, assim, tipo, e e eu deixei a minha opinião, mas não vou insistir explicando, porque se a pessoa começa, né?
E pronto. Uhum. Sim, exato, você falou a sua opinião e pronto. Agora, se alguém quer argumentar, quer debater, quer discutir, olha, aí é com elas, né? <chuckles>
É. É. É, não estou disponível pra ficar levantando a voz, defendendo, tipo, desnecessário, mas, eh, quando acontece essas coisas, eu acho que é uma tática, você fala e você fala: "Ah, ok", não leva pra frente, porque também, não vale muito a pena.
Uhum. Sim. É verdade, mas se você realmente, tipo assim, você discorda muito de alguém numa situação, você fala que você discorda, você expõe ali o que você pensa também, ou você daí também só fala assim, "Ah, ok", e deixa pra lá?
Hum. Eu acho que conforme você vai caindo o colágeno da do co corpo, aumenta uma falta de energia para entrar nessas discussões, assim, eu só vou gastar a minha energia discordando de alguém, se a pessoa realmente importa para mim
<laughs> Uhum, entendo. OK.
e que eu acho que essa opinião dessa pessoa é muito equivocada, num nível, assim, eh, absurdo, porque se só for uma discordância do tipo: "É, ó, pô", a pessoa fala uma coisa meio burra, eu ignoro. Eu acho assim: "Ah, meu amigo pode ser burro nesse tópico, deixa ela brilhar na burrice.".
Uhum, tipo assim, absurda <laughs> Tá tudo bem, né, tá no direito ali. <laughs>
Tudo bem. Agora, ah, não sei, acho que coisas mais graves, assim, do tipo ser, sei lá, preconceituosa em qualquer coisa, eu vou vou interferir um pouco.
Uhum. Sim, algo assim mais sério, né, mais pesado também.
É. Alguma coisa mais séria, mais pesada, assim, é hum daí sim, tipo eu falar: "Não, você está sendo sim, preconceitual", já falei para alguns amigos, do tipo: "Ah, não sei o que, mas isso não é preconceito.", "Ah, não", porque a pessoa sempre fala alguma coisa, eu amo que quando você termina com a frase: "Mas isso não é preconceito.", automaticamente transforma aquilo em "não ser preconceito", eu falei: "É, você falar que não é preconceito, não significa que não seja", <laughs> no caso.
Uhum. E aí, como foi? Uhum. É, não é isso, né. Exato, né, que nem fala aí, como é que no Brasil, né, a gente usa muito: "Ah, sem ofensa", e aí, lo logo em seguida você já ofende a pessoa <chuckles> de cima abaixo, né.
Exa Exato, eh eh eh você faz essa introdução, lá vem ofensa, né, é muito eh, é é muito bom eu ado amo essas introduções, tem uma também que é, quando você tá nessas discussões, <chuckles> alguém vira e fala assim: "Eh, eu acho engraçado que", não vem nada engraçado depois de uma coisa.
Exato. Hum. <laughs> Exato. Esse, eu acho engraçado realmente, o o brasileiro, a gente usa muito também.
Expressão, do tipo: "Ah, sim, eu acho engraçado que você fala que não tem preconceito, mas está falando isso, isso, e isso", sabe.
Exato. É, porque não é engraçado mesmo, é só porque <laughs> é algo que precisa ser pontuado, e aí a gente começa, assim, a frase. <chuckles>
Exatame <laughs> Nada engraçado! É. E e essa frase já é feita com um nível de raiva, na entonação. "É, eu acho engraçado". <chuckles> Ironia, exatamente. "É, eu acho engraçado que a senhora", aí já mete um senhora. <laughs>
Sim, o nível de raiva e ironia. Exato. Porque aí, também, nunca é o tom de voz normal, né. É aquele tom de voz já sarcástico, também, da pessoa.
Não. Sim. E a mesma frase, se você for contar a "ah, eu achei engraçado, que alguém falou", j já é outro outra coisa que vem depois. "Ah, eu achei engraçado", vem talvez algo engraçado de verdade, mas nas discussões
Exato. Exato. Eu esperaria algo engraçado de verdade, com esse segundo tom. <laughs>
É, exatamente. Mudou o tom, mudou tudo. Mas olha, eu acho que, realmente, é difícil não esquentar a situação, dependendo do seu interlocutor. Se a pessoa é esquentada, não tem o que você possa fazer, para não esquentar a situação.
<chuckles> Sim. Sim. Nossa. Mas já teve vezes que, por exemplo, você estava com outros amigos, e esses amigos começaram a discutir, e você interveio, assim, pra dar uma acalmada na situação?
Eu fiz já fiz igual, a gente faz com criança: "Olha lá o palhaço". Não, não de tirar a atenção. "Olha lá aquela pessoa passando ali", daí as pessoas olharam. É, pra mudar de assunto. Tipo fu eh, "Cortina de fumaça", joguei no chão. Falei: "Olha" Mágico: "Olha, o coelho na essa cartola". Nossa, começou uma discussão de política, hoje em dia, assim, sério, não quero, não quero saber. Poxa, gente, vamos c cada um guardar as próprias opiniões. Vamos falar de croquete, futebol, pôr do sol, não sei, mas política
De botar no cantinho? Ah, mudar de assunto. <laughs> Nossa, sim. É verdade, é muito complicado. <laughs> Tem tanta coisa legal, né, pra falar olha só. <laughs>
Qualquer coisa, qualquer coisa. Porque a gente discordando E aí, assim, os argumentos são tão ruins também, porque política é um tema muito complexo e vira um fla flu. Então, assim
É verdade.
poxa, a gente não entende nada disso aí não. Eh, as pessoas também
Quando entra na política, sabe que <chuckles> dali não vai sair muito sucesso, não. <chuckles>
Não. Só vai sair ódio, eh, e conflito e um clima pesado pra ninguém chegar no lugar nenhum. Ninguém vai convencer o outro lado. Nunca.
Sim. É verdade. Sim, isso é fato.
Não, é um desperdício de energia que, assim, não dá. Agora, eu acho que distrair as pessoas, eh, chamar pra: "Vem aqui ver o negócio", "Posso pôr?", "Você quer mais uma cerveja?", Acho que todo tipo de
Sim. Sim. Uhum ou então você começa aquilo que também a gente usa muito, que é: "Nossa, nem te conto!". E daí você conta qualquer coisa que aconteceu com você, só para mudar de assunto.
Sim. Não, não dá! Eu e também assuntos chatos, mas aí, assim, pra
Sabe? <laughs> Hum.
de tem assun assuntos chatos que assim, di eh, são desnecessários e aí começa uma coisa, eh. Olha, eu acho que o arró
Sim. É que às vezes também uma discussão acaba puxando a outra, né.
Nossa, daí vira um uma coisa infinita, né, de discussões discordando. Eu acho que só futebol talvez seja uma discordância, que é também outra coisa que ninguém entende nada, né, todo mundo é técnico de futebol sem ser. Mas
Pois é, imagina. Nossa Senhora. Exato, porque todo mundo sabe escalar o tim, todo mundo sabe tudo, né. <laughs>
<laughs> É, nossa, todo mundo, po, podia estar estar na Copa do Mundo, todos os brasileiros, mas pelo menos é divertido, sim, pelo menos eu acho que a o futebol, entre pessoas normais, se xingam, se tal, mas ri. Quer dizer
Ai, sim. Uhum. Sim, eh, sabe que não é pessoal, né. Não é pra levar realmente aquilo ali a peito. O que estão falando o que estão discutindo, sabe que é momentâneo, né, aquilo ali do jogo mesmo.
Sim, sim. É. E também tem essas técnicas, na verdade, quando você vai discordar de alguém <chuckles> que funcionam, eu nunca ass pensei que funcionasse, mas elas funcionam, que é quando a pessoa fala: "Ah, eu entendo o seu ponto". Porque aí a pessoa já relaxa assim, né, a respiração.
Hum. E, qual? Já dá uma aliviada. <laughs>
Aí você aí, quando ela aliviou, você fala: "Mas". <laughs> Aí você falou que você queria fazar falar. Aí você fala: "É, nesse ponto, você tem razão". Quando você dá razão para a pessoa com quem você está discutindo em algum ponto, item, você procura alguma coisa nela que faz sentido, e fala: "É, isso aqui eu acho que você tem razão".
Mas, não é bem assim. Uhum. Uhum. Olha, inclusive, falando nisso, tem uma frase que ficou bem famosa, que foi falada num reality show no Brasil, e foi a menina chegou, estava discutindo com o menino, e aí ela chegou e falou assim: "Eu entendo o seu posicionamento, mas é um posicionamento burro."
Hum. <laughs> É então, eu não sei se isso amenizou, porque a 2ª frase, ela pecou na 2ª frase.
Nossa, <laughs> aquilo ali Nossa, aquilo ali viralizou de uma forma <laughs> que assim
"Entendo o seu posicionamento, porque ele é bem burro, inclusive, e eu consigo até entender." <laughs>
Nossa, sim, é porque ela começou falando as as a frase séria, né.
Aham.
Então, ela assim: "Não, eu entendo o seu posicionamento", ela, "mas é um posicionamento burro".
<chuckles> É. <chuckles>
E aí <laughs> nossa senhora.
Foi foi um foi bom, a entrada, né, a finalizada, eu acho que daí não adiantou nada, porque a pessoa deve ter ficado muito pê da vida.
Exato. Não. Exato, não adiantou. Mas olha, eu gostei muito da nossa conversa, viu, muito obrigada.
<chuckles> Ah, eu que agradeço. Também gostei muito do papo. Obrigada, e aí até a próxima.
Sim.